Ayun, magandang gabi sa'yo kumusta ka? Kumusta ang araw mo ngayon?
Ah, ayos naman ako ah, magandang gabi rin sa'yo. Ikaw kamusta ka?
Ah, okay lang 'din. Kumbaga ano isang produktibong araw, siyempre at 2 days na naman, Friday na naman <chuckles> 'di ba?
Mabuti. Oo nga pala may tanong lang ako sa'yo no.
Oo. Hmm, nga pala sige.
Ah, sa tingin mo sa anong paraan nakakatulong yung agham sa, pagpapabuti ng ating kalusugan?
Sigu ano nga? Ano siguro nga ang anghag sa ang agham sa English siguro, ano bang anghang agham para sa'yo? Ah, Science. Okey scientifically ano. siguro ano mas na-enha na mas nagi-improve siguro yung mga gamot, no? Tapos hindi lang siguro sa gamot siguro sa mga, yung expertise din, ng mga ano natin ng mga scientist or mga pharmacist, 'di ba? Tsaka yung mga pag-experiment ng mga gamot para mas, yung ano yung parang lo longevity siguro no? Tsaka yung bisa tsaka siyempre at the same time mas nagiging malawak din yung isip ng ibang tao, 'di ba? Parang ganon sa mga i yung ibang gamot sa about sa kalusugan, mm. Sa'yo ba? Baka may gusto ka idagdag dun?
Science. Oo. Tama, oo. Oo. Mabisa oo. Oo. Oo. Tama. Ah, siyempre para sa'kin 'yung pinakaimportanteng naitulong no'ng agham sa kalusugan natin ay 'yung ano nga, 'yung nangyari no'ng nakaraan di ba, no'ng nagkaroon ng pandemic. Kasi oo, napakaimportante <chuckles> no'ng agham no'n, di ba, kasi 'yun nga, na nakapag-develop sila agad no'ng, ah, vaccine, napigilan 'yung ano mab m 'yung paglubha no'ng COVID, di ba, oo. Dahil do'n sa pa pamamagitan ng mga pananaliksik nila ganiyan, na nakatuklas agad sila nung gamot 'di ba. Hindi yun tulad dati, pagka titan titignan mo 'yong sa mga lumang panahon 'di ba, 'yung 'pag nagka-pandemic sila, parang umaabot ng 10 taon 'di ba, pagkatapos 'yong namamatay sobrang dami, kasi 'yun nga, wala silang mga ganyong gano'ng mga lunas pa na na natutuklasan kaya, yo napalaki no'ng nagawa no'ng agham ngayon sa buhay natin, 'di ba? Kasi no'ng 'yong pandemic natin parang, ah, 2 years lang siya 'di ba or less than pa, kasi nagkaroon agad siya ng vaccine ganiyan. Tapos nakabalik na agad tayo sa normal na buhay natin, kasi kung iisipin mo, kung kung wala 'yun, tapos ang tagal no'ng di ba 'yung parang ilang buwan nga lang na lockdown, ang hirap na no'ng buhay natin <chuckles> di ba, pa'no pa kaya kung ano ilang taon 'yun, di ba?
Mm. Pandemic, grabe 'yon. Mm. Oo. Oo. 'Yung pa tama, tama, mm. Mm. Mm. Tama, tama. Mm. Mm. Mm. Yes. Mm. <chuckles> Oo nga, eh, kumbaga ano siya, eh, financially tsaka ano siya mentally 'di ba? Tsaka siyempre physical din physically din, siyempre. Mm.
Oo, tama.
Tama ka. Siguro isa din 'yun sa halimbawa ano sa bagong tuklas na agham. Siguro idagdag ko lang siguro 'yung mga bagong tuklas siguro 'yung siguro 'yung mga kape na parang hinaluan ng gamot, siguro isa yu si iano ko din 'yun siguro ano, i bagong tuklas, tsaka mga ano, eh, mga basta tinapay di ba, <chuckles> 'yung parang malunggay di ba, <chuckles> pandesal di ba, parang okey din siya di ba, para sa kalusugan ng tao kasi gulay 'yun di ba, parang gano'n.
Mm. Ay, oo, marami na rin. Oo, tama. Oo, dami nang mga sustansiya na kung ano-ano di ba, mga naiilagay nila sa mga pagkain, di ba? Halo-halo na 'yung mga 'yun nga, 'yung mga sustansiya hindi mo na kailangang kumain ng iba't iba't 'yung pagkain, kasi dahil nga do'n sa mga, ah, pagre-research nila, andami nilang nagagawang mga gano'ng pagkain.
Mm. Mm. Mm. Tama, tama, mm. So ayun, mm.
Ah Oo sa tingin mo ano yung mga, halimbawa ng mga bagong tuklas sa agham na sa tingin mo malaking tulong sa kalusugan nung mga tao?
Sige mm. Halimbawa ng bagong ano ano science, 'no? Siguro yung ano bukod nga dun siguro sa yun nga sa, tinapay tapos dun sa kape, siguro yung mga ano siguro yung mga regimen siguro ano yung mga parang mga, ano lang siguro mga exercise siguro, o kaya mga sa katawan yung yung parang modern na 'di ba, yung parang, pa papasok ka sa isang ano 'di ba, parang sa isang machine, lalo na sa mga sporty na tao 'di ba, parang regimen siya 'di ba, para yung mga injuries mo parang madali siyang maano, ma gumaling 'di ba?
Oo. Hmm, oo. Oo. Tama.
Mm yun, sa'yo ba? Mm.
Ah, tama sang-ayon naman ako na sa'yo 'yun nga kasi dahil sa mga pananaliksik ang ang dami na nating alam tungkol sa, katawan nung tao 'di ba? Mar ma mga nagde-develop na rin nung mga mas magandang, ah, mga workout ganyan, sabi mo nga dahil para dun sa kalusugan natin tsaka yung mga machine 'di ba, kasi dahil nga yung sabi mo nga nung mga ma mga yung mga machine natin ngayon advance na 'di ba, dati, ah, parang wala naman tayong mga MRI mga mga X-ray ganyan 'di ba, hindi mo malalaman kung, kung may sakit yung tao 'di ba, k ngayon 'pagka, ano hindi mo na kal hindi mo na kailangan na buksan yung tao, 'di ba, eh, dun lang sa mga machine na 'yun ang dami mo nang malalaman na mga ano, mga sakit o kaya kung
Mm. Mm. Yes, tama. Mm. Oo. Ay, oo, tam tama, tama, oo. <chuckles> Oo. Parang sa X-ray lang 'no, sa X-ray lang 'di ba? Mm.
Oo, mga X-ray tsaka yung mga MRI nga kasi.
Hmm, oo.
Kita mo na lahat dun sa loob ng katawan 'di ba, hindi mo hindi, um, hindi na kailangan dati na, 'yun nga yung mga doktor 'di ba, parang huhulaan na nila kung ano yung nangyayari kasi hindi naman nila alam, hindi naman na nakikita talaga kung ano yung mga nasa loob ng katawan natin 'di ba? 'Tsaka minsan 'pagka, ah, 'yun na kapag may makita silang sakit hindi naman nila alam kung, ano yung dahilan nun ganon, eh, ngayon nga dahil, ma malaki na yung, ah, kaalaman natin 'di ba, alam na natin kung paano tukuyin yung mga, ah, mahihirap na sakit katulad yung mga Alzheimer ayun mga cancer 'di ba, nakita na agad ng mga mas maaga kaya mas madaling, ah, magamot na.
Hmm. Mm. Mm. True, true, mm. Mm, tama 'yun tama, mm, pero ano ba, ah, pano ba naap na naapektuhan ng agham ang pag paraan ng pag-iwas o pag gamot sa mga sakit ngayon kumpara noon? Oo?
Oh, siyempre, ah, dahil sa agham nga na nakapaggawa na tayo ng mga gamot ganyan 'di ba. Parang dati kung iisipin mo yung gamot lang ng mga tao 'di ba, mga dahon ganyan tapos mga mga hilot lang 'di ba? 'Yung mga pina papausukan ganon yung mga gamot nila dati tapos parang tsambahan lang siya hindi hindi mo naman talaga alam kung gumagana yung gamot na 'yun o kung ano. Na eh, ngayon 'di ba, parang, as specific na yung gamot 'di 'di ba, al alam na niya mismo talaga kung ano yung mga, ah, kailangan mo 'no, kunwari kung ano yung kailangan mong nutrisyon para maka-recover ka dun sa sakit mo, kaya kung may mga, ah, bakterya 'di ba, yung mga virus ganyan may mga s may mga gamot na na specific dun mismo sa sakit na 'di ba, hindi na yung mga parang hinuhulaan lang kung ano yung, ah, mangyayari.
Mm. Ah, dahon-dahon, oo. Oo. Oo. Hmm. Tama, tama, tama, mm. Tsaka siyempre idagdag ko lang siguro 'yung mga albularyo 'di ba? 'Di ba 'yung uso no'n di ba, albularyo tapos 'yung mga dahon na pina dito kasi sa probinsiya di ba, 'yung parang pinapakuluan pa tapos parang nilalagay dito sa noo, oo, mga ganiyan. Mas ano siya, eh, mas hassle siya di ba, mas hassle siya, ko noon, ah, tsamba tsamba kaysa ngayon kasi parang mas ano siya, eh, mas mabilis 'yong gamutan, tapos less hassle siya do'n siyempre. Tsaka ano siya, eh, parang hindi siya ano, eh, ah, time consuming gano'n, mm. Kumbaga 'pag uminom ka ng gamot ngayon, mamaya okey ka na, hindi 'yung parang 1 week ka pang iinom ng gamot, 'di ba, parang gano'n.
Sa tingin mo ba? Oo, 'yun nga. Oo. Oo, parang tsamba-tasamba na tuloy siya eh. Mm. Tama. Ay, oo, tama. Tsaka 'yun 'yun nga dati dati nga kasi pagka pagka gano'n na hindi sila sigurado di ba, 'yung pinapainom ka ng gamot o kaya 'yung may ginagawa sa'yo 'yung mga gano'n mga ritwal, tapos hindi hindi ka gumagaling, di sa susunod na linggo, iba naman 'yung gagawin sa'yo, iba na naman yung ipapainom sa'yo di ba, 'yung di mo alam kung talagang maging epektibo 'yun. Hindi katulad ngayon, 'pagka 'yun nga, na-diagnose ka nila alam na nila agad kung ano 'yung mga kailangan mo, tsaka mas accurate na iyong mga gamot nga ngayon.
Di ba? Oo nga, tama. Tama. Tama 'yon, mm.
Eh, sa palagay mo naman, anong mga teknolohiya o yung mga pananaliksik sa agham ang dapat pang pagtuunan ng pansin para mas mapabuti yung kalusugan natin sa hinaharap?
Mm. Ah, siguro ano ba, siguro ano, siguro dun sa para siguro sa mga matatanda, siguro dapat siguro ano, eh, parang meron silang okey na inumin para sa mga matatanda, yung mga tablet kasi 'di ba, parang nahihirapan na silang umano, lunukin.
Ay, oo.
'Yon siguro yung naisip ko lang, para sa'kin, oo.
Ay, tama. Kasi yun nga, minsan 'di ba yung ma ano mga gamot parang matapang siya 'di ba ganun, kaya minsan hindi siya hindi siya kaya.
Mm. Mm, matapang, oo, 'tsaka malakas yung dosage, 'di ba? Malakas yung dosage din. Mm.
Oo.
Tsaka siyempre ano, siguro lawakan siguro nila nila yung mga ano, yung mga gamutan siguro, like sa AIDS. Siguro ano, yung mga mahihirap talaga. Oo, yung parang wala pang lunas 'no, mga gano'n siguro, mm.
Oo, yung mga gano'n. Oo. Ay, oo, tama. Yun nga, para kung iisipin natin yung para sa hinaharap, eh, 'di dapat nga siguro maano, matuunan ng pansin yung mga bagay na wala pang, ah, lunas ngayon, 'di ba tulad nga ng sabi mo yung mga AIDS ganiyan, tsaka yung mga, ah, mga cancer tsaka mga Alzheimer's 'di ba kasi, ah, parang ngayon, wala pa siyang talagang gamot, eh, 'di ba? Parang mga ano lang, mga treatment lang ganiyan para, ah, mag-improve yung buhay nila ganiyan, pero yun nga, ah, tsu tsaka siguro yung mga nagagamot naman na ngayon katulad nung mga, ah, mga diabetes ganiyan, 'di ba puwe puwede naman siguro na maging mas epektibo pa, tsaka pa ano, pa ah, yung gawing mas mura yung mga gamot, 'di ba? Tapos yung mga may mga may side effect, puwedeng ayusin pa nila para ano, mas epektibo siya la talaga dun lang sa para sa sakit lang 'di ba, sa tingin mo?
Oo. Mm. AIDS, ta tama. Mm. Wala pa, mm. Oo nga. Ay, oo. Tama, tama. Mm. Oo. Tsaka hindi lang yun. Siguro idagdag ko lang siguro yung advertisement siguro ni ano, yung parang ano din, parang ipaalam sa tao na, ay, meron pala ditong mas effective 'tsaka pero mas murang gamot. Yung iba kasi 'di ba parang yung nanonood lang sa TV yun lang ang ano, tsaka yung parang ku pa'no yung mga hindi wala, hindi afford 'di ba, magpadoktor. Eh, pa'no nila malalaman yung pinakamabisang gamot, 'di ba? Sa TV naman, hindi naman lahat, 'di ba nasho-showcase, 'di ba? Kumbaga tanong-tanong lang din. Eh, 'di naman din ibig sabihin na hiyang sa'kin, hiyang din sa'yo, 'di ba?
Oo. Mm. Ay, oo. Oo. Oo tama. Wala, dahil kasi sa sinabi mo na yun 'no, naisip ko rin siguro ta yun nga dapat nga ano ma may access na yung lahat ng tao dun sa mga 'di ba, sa mga listahan ng mga gamot tsaka, kung ano yung mga mga epektibo talaga ngayon. Siguro malaking tulong yung ma mabibigay diyan nung ano nung AI kasi 'di ba, yun yung uso ngayon 'di ba, AI. Kaya oo, pwede ka nang magtanong ng kung ano-ano, tapos alam nan ah, sasabihin niya sa'yo yung sagot ganyan. Tapos, ah, titignan mo lang kung tama yung mga binigay niya sa'yo yung mga ano, 'di ba, mga sagot tap para yun nga hindi mo hindi na kailangan ikaw mismo yung pupunta dun sa mga doktor, ganon, kasi yung sabi mo nga, minsan wala kang budget, di ba, mahirap naman na, ah, magpacheck-up lang, lalo kung sa ti hindi kung sa tingin mo naman hindi ganon kalala yong nararamdaman mo, 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Oo nga. Ah, ay ang AI nga, oo. Tama, oo. Kalala, tama mm. Tama, yung iba kasi 'di ba, parang nago-overthink din, "Hoy, hala, anong nangyari sa'yo?" 'Di ba? Parang isugod agad sa ospital, ganon. Oo.
Oo. Oo, kaya maganda rin yung kung pwede kang mag ayun nga me kung may mga ganon na teknolohiya na siguro sa hinaharap na pwede kang magcheck-up ng mas madali online tsaka yung sarili mo lang, 'di ba. Hindi mo na kailangan na pumun lumabas ng bahay.
Oo. Tama, o kaya ano siguro, idagdag ko lang ulit 'no, siguro sa isa sa sa isa sigurong barangay ano, parang merong parang virtual doctor 'no, na, "Dok, argu 'tong sagot sa sakit ko, 'no?" na parang puwede ka lang siguro sa barangay lang niyo siguro, kung wala kang laptop 'no, na merong puwedeng parang check-up lang pero virtual, 'no? Parang resetahan ka ng gamot, 'di ba? Oo.
Ay, oo. Oo, tsa Oo nga 'no, tama.
Kasi yung mga yung mga kasi 'di ba, yung mga hindi accessible sigurong mga ano, mga upland, yung mga upland, mga nasa bundok, 'di ba? Ala alam din nila, hindi lang puro herbal na siyempre mga germs kasi yung iba, 'di ba, yung mga bakterya din, gano'n. Mm.
Oo. Ay, oo. Kasi, hindi pa nila masyadong alam yung mga gano'n eh, yung mga, ah, yung mga sterile na mga ano, di ba, mga gamot, gano'n. Kasi yu yun nga 'pag sa mga probinsya naman, ah, parang hindi pa sila naturuan nga nung mga, ah, microorganism, di ba, yung mga bakterya, ganiyan. Kasi parang hindi pa nila iniisip yung mga epekto nun kung sakali dun sa mga, ah, sakit tsaka sa mga panggagamot nila kaya, ah, minsan nakakasama rin yung ano, panggagamot nila kung hindi nila sinusunod yung mga tamang, ah, proseso, oo.
Mm. Oo. Tama. Yes. Mm. Oo. Pos oo. Tama, tama, mm. Pero ano, paano naman ma nakakatulong ang agham or sci science sa pagpalaganap ng kaalaman tungkol sa tamang pangangalaga ng sa sarili at kalusugan?
Ay, oo tama, ah, importante nga talaga yan, 'no kasi yun nga, yung parang na napag-usapan lang kanina yung, um, mga nung mga expert 'di ba, siyempre nag para nagre-research sila tapos, ah, minsan 'pagka nilabas nila yung mga na-research nila hindi naman kumakalat agad 'di ba? Kasi pagka hindi naman siya ganun ka-interesting, hindi naman nire-report nung mga ano 'di ba? Kaya yun, si ah, siguro nga malaking ah, sa sa tingin ko lang, ah, sa hinaharap, malaking tulong yung magagawa nung AI nga kasi parang sila yung magpapakalat nung impormasyon ganyan, tapos 'pagka may gusto kang 'pagka may gusto kang malaman 'di ba, itanong mo lang dun mas madali na siya ka
Mm. Mm. Mm. Teres, oo. Mhm, oo. Mm. Sa AI, tama. Mm.
Ikaw ba sa tingin mo?
Ayun din, sa'kin din siguro ano, ah, mahalaga din siyempre yung ano, yung parang pagpapalaganap siguro ng ano, ng kalusuga ay parang ano din siya parang self-awareness din ano, na parang hindi tayo ano lang kampante lang siguro sa ano nangyayari sa ano sa climate natin ano kumbaga ano kumbaga wag bago yan pa bago siya lumala parang maging ano kaagad maging <clicks tongue> aware din 'yong mga tao na yung maging epekto no'n pag lumala siya. Dapat uminom ka ng gamot, before, 'di ba parang siya maging ano at siyempre ano maging hindi lang siguro sa gamot din siguro siguro maging aware din sila sa mga es e mag-ereshus mag-ehersisyo 'di ba? Tsaka siyempre ano lang din siya parang, ah, sa stress 'tsaka sa anxiety, tsaka siyempre mentally din siya 'di ba? Tsaka siyempre mahal ang magkasakit 'di ba? Yun din ang isipin nila na ano mahal magkasakit talaga 'di ba? Ayun.
Ay, oo. Oo. Mm. Tama. Tama, ta kaya 'yon, sa tingin ko nga rin, 'no, 'yung mga teknolohiya talaga 'yung malaking magiging, ah, epekto do'n sa pagpapakalat ng impormasyon sa hinaharap, 'di ba, kasi, parang puwede kang siguro puwe ah, puwedeng magkaroon no'ng mga no'ng app, na madali lang na mag-ano, 'di ba, mag ah, mag-diagnose o kaya mag magreseta ng mga gamot, ganiyan. Tapos, mga mga website din na mi ano, 'di ba, 'yung puwede kang makakuha no'ng mga kaalaman, tungkol do'n sa mga bagong tuklas o kaya 'yon do'n sa mga ano, sa mga YouTube video, 'di ba, mo puwede kang manood ng mga, um, 'yung mga tungkol nga do'n sa, 'yon nga, sa pagpapanatiling, ah, malusog no'ng katawan mo, katulad nga ng nasabi mo 'yung mga ehersisyo. Ngayon puwede mong tignan, kung ano 'yung tamang pag-e-exercise, 'di ba, para hindi ka ma-injury.
Oo. Tama, mm. Mm. 'Yon nga, mm. Oo. Mm. Ehersisyo, yes. Oo.Parang workout routine, 'di ba, workout routine, gano'n. Kaso ang kaso ang downside lang talaga 'pag sa YouTube, tsaka sa mga sa mga Google kasi ang dami kasing lumalabas, 'di ba, parang iba-iba. Dapat meron sanang specific lang talaga, na 'yung pinaka-effective talaga, 'yung top 1, parang 'yon, 'di ba? 'Yung iba kasi malilito, 'di ba, iba-ibang komento, 'di ba?
Oo. Nando'n na. Ay, oo. Ay, oo. Oo, tama.
Gano'n, mm. So, ayun, nag-enjoy ako sa ano, sa usapan natin, 'no, medyo nabitin pa nga ako, eh. <chuckles> Oo. Mm.
Ayun nga, eh, maraming Oo nga, 'no, maraming salamat sa mga binahagi mo, tsaka sa pakikinig mo rin sa'kin ngayong araw, marami ako no'ng nakuha sa'yo.
Mm, ako din, salamat din sa mga binahagi. Tsaka ano, ingat din siguro, tsaka maghapunan na siguro din kayo, ng pamilya mo. Paalam. Aha.
He oh, ikaw rin. Sige, ah, maraming salamat at, ah, paalam.
Sige, paalam din. Thank you.